Eee, ilaçlarımı, eee, düzenli alma konusunda bir sıkıntı yaşıyorum. Eee, çünkü, ııı, kullandığım, eee, düzenli kullandığım ilaçlarım var ve ayrıca takviyelerim var ve bunların hepsi farklı farklı zamanlarda olduğu için, eee, biraz sıkıntı, ııı, yaşıyorum. Eee, bununla ilgili bir tavsiye almak, ııı, istiyordum.
I hı. Anlad Tabii. Yani önce şeyi sorayım. Eee, günde kaç tane ilaç kullanıyorsun, eee, ve bu ilaçların sıklıkları neler? Eee, onu sorayım, eee, ilk etapta.
Anladım. Eee, şimdi bu, günde 3 tane, eee, sağlık için, eee, kullandığım ilaçlar var. İşte 4-5 tane de böyle, eee, takviye alıyorum. Sağlık için olanlar, eee, 1 tanesi tansiyon ilacı, 1 tanesi de tiroit ilacı, 1 tanesi de bu yaklaşık, eee, 2 ay önce falan bir tanı kondu. Eee, beynimde bir, emm, kılcal dama daralması varmış, eee, ve, eee, çok u uzun süreler, eee, baş ağrısı yaşıyordum. İşte bayağı bir tetkikler filan sonucu, uuu, bu ortaya çıktı. Artı bunun yanında da, eee, kaygıya dayalı da bir, eee, baş ağrısı yaşıyormuşum bir tane de o var. Şimdi sabah uyandığımda ben, eee, tansiyon ilacıyla, tiroit ilacını, eee, içiyorum çünkü onlar aç karnına içilmesi gerekiyor, eee, ama o, ııı, beyin için olan, eee, tok karnına içilmesi gerekiyor. Sonra ben de uyanınca hemen kahvaltı yapabilen birisi değilim. İşte kahvemi içiyorum, eee, ilaçlarımı içiyorum, sonrasında, eee, şey oluyor
Hımm. Hımm. Evet.
eee, unutuyorum öbürünü içmeyi, kahvaltıyı geç yaptığım için. Yani bunları nasıl yapabilirim bilmiyorum.
Hımm. Anladım. Anladım. Aslında, eee, diğerlerini ilk başta etapta a a alıyorsun. Iıı, bu güzel bir şey aslında, hani. En azından hani, hiçbirini almamazlık etmiyorsun hani. En azından bu önemli. Eee, diğer taraftan şöyle yapabilirsin mesela, eee, insanlar bazı, ııı, rutinler aslında oluşturabiliyor. Eee, ne bileyim, işte, hani, bir al telefona alarm kurma oluyor, hatırlatıcı oluyor ya da, ne bileyim, ilacı daha görünür bir yere koyabilirsin. Mesela kahve makinesinin yanına da koyabilirsin mesela ya da, ne bileyim, o tarafta, eee, kahve fincanını alıp b bulaşığını yıkadığın zaman bulaşık, ııı, yani musluğun, ııı, yan tarafına da koyabilirsin. But u bu tarafta daha, hani, görünür olması ilacın ama belki, hani, evet, a almalıyım, eee, ilacı içmeliyim, eee, tadında, eee, bir şey yapabilir, eee, eee, sana tarafta e özellikle yemeğinden sonra.
Evet. Evet. Evet, aslında haklısın. Evet, aslında haklısın. Özellikle anımsatıcı, ııı, işimi oldukça kolaylaştırabilir ama yine de, emm, mesela bazen evde olmuyorum ya da, ııı, bir şekilde unutuyorum, yani acaba, ımm, nasıl, hani, alarm dışında başka bir, ııı, tavsiyen olabilir mi?
Hımm. Tabii, aslında, eee, eğer şey almıyorsan, hani, her zaman el evde olmuyorum dedin ya, ımm, ilacın birkaç tanesini böyle kesip aslında çantana ya da, böyle, cüzdanın içine koyabilirsin. Eee, dolayısıyla m o alarmı da, eee, aslında eğer almadıysan, ne bileyim, yarım saatte bir farklı, farklı alarmlar kurmak aslında sana sürekli, eee, en azından, böyle, o rutini oluşturana kadar öyle sürekli seni rahatsız edeceği için, eee, o tarafta, hani, en azından, yani şu alarmı da dinlemeyeyim, eee, hani, su çalmasın, eee, kapatayım ve ilacımı içeyim, eee, b tadında, böyle, biri rahatsız ede ederek aslında seni, böyle, biraz alıştırabilir. Eee, öyle bir şey yapabilirsin, eee, ya da diğer taraftan da yine, böyle, günlük aldığım, böyle, ilaç kutuları da var. Eee, işte, ne bileyim, pazartesi içtiğin iç ilaçlar, salı içtiğin ilaçlar, böyle, her birini tik, tik, tik, böyle ayrı yapıyorsun. Eee, o ilaç kutusunu gördüğün zaman, hani, eğer, eee, pazartesi günü örneğin, örnek veriyorum, eğer hâlâ bir ilaç varsa görüyorsun ve ilacını alıyorsun. Eee, öyle bir şey yapabilirsin mesela.
Evet, evet. Evet. Eee, evet, aslında haklısın, bir de şey, evet, o ilaç kutularını biliyorum. Onlar hani, çok, ııı, eskiden beri kullanılan ilaç kutuları fakat şimdi farklı platformlarda çok değişik ilaç kutuları gördüm. O kadar sevimli ve tatlılar ki yani, eee, onlardan edinebilirim ama, yani, böyle, şey, eee, hani, onları her zaman yanında taşıyabilirsin, ondan sonra, eee, işte, evde kullanman için daha büyük kapasiteli, eee, ilaç kutuları. Çünkü ben bir de takviyeler aldığım için onların da çünkü saatleri farklı, farklı. Yani, işte diyor ki, birini sabah içeceksin, birini yatmadan önce içeceksin, birini aç içeceksin, birini tok içeceksin. Yani, benim bu ilaç rutinim böyle, eee, alt üst oluyor. O yüzden, eee, bayağı bir şey yapıyorum ama o ilaç kutuları gerçekten, eee, alarmla birlikte işe yarayabilir. Çünkü, eee, dediğim gibi, bazen evde olmadığımda, eee, bunları, ııı, yanımda taşımam, eee, gerekir. Hani, en azından çantamda da yedek olarak bulundurup, uuu, evde unutma riskim de olmaz. Böylece, eee, işime yarayabilir. Gerçekten bu güzel bir, eee, tavsiye oldu. Bunu deneyeceğim mutlaka.
Hı hı. Değil mi? Hımm. Evet. Ne demek, ne demek. Imm, o tarafta dediğim gibi aslında Öncelikle geçmiş olsun bu arada o beynindeki kı kılcal damar daralması için. Eee, peki genel olarak he A aslında bir de şöyle bir tavsiye de verebilirim, aslında. Eğer bilmiyorum, eee, uyku düzenin ya da hayatın ne kadar bir rutine bağlı ama o tarafta hayatının bir rutine bağlı o olması ya da, ne bileyim, her sabah aynı saatte kalkıp aynı saatte yatmak da belli başlı çünkü o öğünlerin, eee, eee, ımm, az çok, böyle, birbirine saat olarak benzeyeceği için o tarafta hani, aaa, aç alman gerekeni aç alırsın, tok alman gerekeni tok alırsın. Yani yine yü yü günün, eee, aynı saatinde her gün, eee, almış olursun. Hani, iii, ene eğer unutmazsan öyle bir tarafı da, güzel tarafı da olabilir. Hımm. Ha, peki şeyi sorayım. Eee, öbür tarafta nasıl hissettirdi mesela bu, eee, en son, eee, tanı konulan has hastalık? Hani, böyle, bir, ne biliyim, böyle bir gerginlik yarattı mı yoksa, ne bileyim, hani, kontrol altında mı? Sadece ilacını içmen yetiyor mu?
Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Evet, çok haklısın. Eee, ben onu, bende aslında gerginlik yaratmadı. Normalde, hani, çok, ııı, kendim için değil ama, hani, sevdiklerim için, eee, endişeli bir insanım yani onların sonuçları çıkıncaya kadar çok endişe ederim, işte, dualar ederim, hani, iyi çıksın falan diye. Kendim için, eee, endişem yoktu fakat şöyle bir sorun yaşadım. Eee
Hı hı.
Şey, eee, beyin MR'ı çekildi. Ondan sonra Yani normalde şimdi, eee, şeyden önce, o kısmından önce şeyi anlatayım. Baş ağrım benim, hani, eee, bir başladı, ııı, bu ara, ara daha önce oluyordu ama bu sefer, böyle, hani, s ümm, ço sürekli olmaya başladı. 1 Ay geçmedi, yani, eee, ölüyorum baş ağrısından ama, hani, "Acaba migren mi?" falan diye düşünürken böyle ama migren olsa, hani, en fazla maksimum 5 gün oluyor, bu böyle 1 ay sürmesi. Eee, neden böyle, işte, kendime şey yapıyorum, acaba, hani, gerginim ondan mı? Eee, bakıyorum ama gergin olmadığım zamanlarda da ağrıyor. İşte, eee, ben bir MR, eee, çekti yani nöroloğa gittim ve MR istedi benden.
Tabii. Hımm. Hı hı.
Daha sonra MR'ı çektirdikten sonra, eee, bunun, işte, 10 gün sonra, eee, çıkması gerekirken sonucu, eee, işte, ııı, evet, ııı, çıktı yani şey görüntüsü çıktı fakat, ııı, rapor kayboldu. Ondan sonra ben o rapor için defalarca hastaneye gittim, en sonunda rapor bölümüne gittim ve oradan, ııı, raporu çıkarttırdım. Iıı, o çıkarttırdığım raporda da bu şeyi, eee, tanıyı gördüm. Eee, hani, orada yazıyor ya, işte, "ne uygulandı ve, işte, sonuç olarak ne" diye bir bölüm oluyor. O sonuçta bu oluyor, ü böyle bir şey, eee, yazıyordu. Adını şu anda tam hatırlamıyorum hastalığın. Eee, ben, hani, bu ne falan diye, eee, bilmiyordum ve, eee, internetten baktım da birden, işte, bu kılcal damar, ııı, tıkanması, eee, diyor. Hani, neler olur? İşte, eee, yürümede problem olabilir, işte, eee, göremeyebilirsin ya da konuşmada sıkıntı olur, felç falan, inme gibi şeylerden bahsediyor. Eee, ben, hani, o sakinliğim bir anda gitti ve o kadar, ııı, stres oldum ki sonra hemen, eee, başka bir doktora gittim.
Öyle mi? Tamam. Hımm. Evet. Hımm.
O da işte, eee, başka bir, eee, renkli, ııı, MR istedi. Iıı, o da çekildiğinde evet, bunun tam tanısı kondu. Iıı, işte 1-2 ilaç denemesi yaptık. Iıı, o ilaçlarda, ııı, bazıları çünkü işe yaramadı. Ve sonrasında, ııı, bu ilaç hani, eee, işe yaradı. Iıı, şimdi buna devam ediyoruz. Ama önemli ol olan benim bunu düzenli içiyor olmam. Iıı, çünkü düzenli içmediğim zaman, ııı, tekrar o ağrılar başlayacak ve o da gerçekten hani, beni ha yatağa yatırıyor. Ben normal bir baş ağrısı değil yani.
Ne güzel. Anladım, anladım. Eee, ha, güzel, en azından o tarafta şey güzel, eee, 2'nci bir doktor tarafından 2'nci bir tanı, 2'nci bir görüş alman aslında, hani, hem zekice hem de, eee, güzelmiş, eee, ama tabii ki hastalığın kendisi kötü yani geçmiş olsun tekrardan. Imm
Evet. Çok teşekkür ederim. Bir de böyle ş şöyle bir şey oldu. Doktor dedi ki bana, eee, ilk ilaç denememizde, "sen" dedi, işte, "Her gün baş ağrın saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve buna puanlama ver." dedi. Ondan sonra ben, eee, "tamam" dedim ama zaten baş ağrısının, işte, ay şu saatte başladı gibi fark etmiyorsun yani. Başlıyor ve ben de, eee, ilaç da, eee, ağrı kesici de çok almak istemediğim için, hani, bunu bir şekilde, eee, şey, eee, yani öyle geçirmeye çalışıyordum. Sonra, ııı, ben bunu yapamadım bir türlü. Neyse, en sonunda, ııı, tekrar doktora gittiğimde kızdı bana neden yapmadın diye. Sonra işte 2'nci bölümüne geçtik ilacın ve, eee, tekrar ben, eee, yavz yazdım bu sefer. Gittim 7 dedi, ııı, 7 yazmışım mesela bazısına 4 yazmışım, 7 yazmışım. "Ben" dedi, "burada" dedi, eee, "seni kapıda" dedi, "7 olarak, eee, ağrıyla görsem hastaneye yatırırım" dedi. Bu sefer buna da şaşırdım çünkü şey, eee, nedir, hani, benim puanlamamla onun puanlaması farklı. Neyse, bir sonrakinde artık puanlama sistemini de öğrenip ona göre yaptım ve şimdi, eee, hani, gerçekten, eee, ilaç etkisini gösterdi ve oldukça rahatlattı beni.
Nedir? Hımm. Tamam. Hımm. Hımm. Evet. Imm. Ne güzel. Imm, o tarafta aslında, evet, eee, yani doktorun da iyi bir doktor olduğu, üüü, gibi gözüküyor. Çünkü yani o tarafta hem sana o puanlama sistemini veya, işte, "Neden yapmıyorsun bunu!" eee, gibi sana, eee, kızması ve hem durumun ciddiyetini hem de doktorun ne ne kadar senle ilgilendiğini de biraz gösteriyor o tarafta.
Evet. Aynen öyle.
Imm. Harika. Anladım. Eee, o taraftan böyle herhangi bir böyle bir kaygın var mı? Yani hiç sevdiklerim için var dedin ama, işte, ilacı kullanmadığın, eee, z zaman eğer, ha, şöyle olur, böyle olur ya ves ş sevdiklerim üzülmesin, bana bir şey olmasın ve sevdiklerim üzülmesin diye o taraftan şey yapıyor musun mesela? Eee, ya aman ilacı kullanayım, unutmayayım. Eee, bunu özellikle hani diğerleri neyse de falan gibi, eee, bir şey yapıyor musun?
Eee, evet, kesinlikle yapıyorum. Bir kere şey, emm, eee, 13 yaşında bir oğlum var, hep şey istiyorum yani, hani, eee, bu bilmiyorum nasıl bir düşünce, bir annelik içgüdüsüyle mi olan bir şey bilmiyorum ama, hani, o kendi ayakları yere basıncaya kadar ben yaşayayım yani onun başında olayım istiyorum. Onun için de gerçekten düzenli bir şekilde, eee, kullanmaya özen gösteriyorum. Eee, kaygı tabii ki şey oluyor yani evet, insan hani, eee, canı da tatlı oluyor bir yerden sonra. Hani, böyle ciddi bir şey konunca da beklemiyordum çünkü ben böyle ciddi bir şey. Eee, bu sefer şey, eee, gerçekten korkmaya korktum yani. Eee, çünkü, üüü, hani, önceden önemsemesem bile bir anda bununla yüz yüze gelmek, eee, insanı, eee, şey yapıyor, ııı, kaygılandırıyor gerçekten. Eee, dolayısıyla, eee, evet, eee, çok dikkatli ve özenli bir şekilde kullanmaya çalışıyorum ama, eee, dediğim gibi arada böyle, eee, şeyler, unuttuğum zamanlar olabiliyor.
Anladım. Güzel. Değil mi? Evet. Ne güzel. E, tabii ki. O tarafta yani arada, ııı, k kendi üstüne çok baskı yapmamak tabii ki, hani, bu 1-2-3 gün değil de mesela evet, 1 gün hani, eee, 1 gün bile değil aslında yani ilacı daha belki geç içebilirsin. O olabilir, bu olabilir ama muhakkak hani, ilaçlarını almaya dikkat et tabii ki o tarafta.
Evet. <chuckles> Tamam, tavsiyelerin için çok teşekkür ediyorum, bence hayat kurtaracak. Çok teşekkürler.
Ne demek. E, rica ederim, ne demek.